Erzähl mal, wie findest du versteckte Ecken in fremden Städten?
Ja, äh, super spannende Herausforderung finde ich, wenn man unterwegs ist in fremden Städten, dann da auch wirklich so die authentischen Ecken zu finden. Ich glaube, das schafft man erstmal nur dadurch, dass man auch eine gewisse Zeit einplant für einen Ort und, ähm, sich jetzt zum Beispiel nicht zu sehr irgendwie, ähm ja, Bucketlist Sachen irgendwie reinstopft in die Planung und sagt: „Ich muss unbedingt das sehen, das sehen, das sehen, das sehen." Dann ich finde also, ich finde zumindest, dass ich ähm, ich kann natürlich vorher googeln. Und es gibt auch Foren und mittlerweile auch viele Blogs und von Leuten, die dann da sind, und klar gibt's vielleicht auch immer 'n paar Geheimtipps, die man irgendwie finden findet. Aber ja, wie geheim sie dann wirklich sind oder ob's nur vermeintliche Geheimtipps sind, ist, äh, die andere Frage. Deswegen finde ich, dass man sagen muss: „Hey, ich brauche 'ne gewisse Zeit, wo die ich auch verschwenden darf du und herumflanieren kann.“
Ja, okay. Also, ähm, das heißt, du brauchst ei ja, wirklich Zeit, um auch einfach vor Ort so durch die G Gegend zu zu war ja, äh, laufen und halt dich auch vielleicht einfach 'n bisschen überraschen zu lassen von der Stadt, ne? Ähm Wie gehst du denn jetzt konkret vor? Hast du 'n hast du 'n Urlaub, 'n letzten Urlaub, wo du äh, dann dich hast einfach so treiben lassen u und dann auch eventuell was Schönes gefunden hast?
Mhm. Ja, ähm, in Italien. Das ist letztes Jahr gewesen. Einmal in Genua und in Turin war ich da in den zwei Städten und, ähm, habe auch in beiden Städten relativ viel Zeit, sage ich jetzt mal, dafür, dass es kleine Städte also schon auch in beiden Städten mehrere Tage verbracht. Und, ähm, gerade so beim Beispiel Genua ist ganz spannend. Das ist 'ne ung ich glaube, das ist die noch die größte e äh, erhaltene historische Altstadt, die es überhaupt noch gibt. Und das ist wirklich so verwinkelt und wie 'n Labyrinth. Ein Gässchen folgt dem nächsten. Alles sieht sehr ähnlich aus. Du hast auch überhaupt gar keinen GPS-Empfang mehr zwischendrin. Also, gibt dann auch kein Google Maps. Musst das heißt, du musst dich auch noch 'n bisschen treiben lassen. <giggles>
<laughs>
Auch leichte Gefahr, sich zu verlaufen. Und, ähm, ja, da b bin ich am Anfang natürlich erst mal so w w wie die Städte meistens aufgebaut sind. Erstmal so Richtung Zentrum. Habe mir da einige Sachen angeguckt, die auch total interessant waren. Aber das war nicht das, was dann wirklich faszinierend war an dieser Stadt, sondern faszinierend war, dat man ähm, dass man dann wirklich sagt so: „Okay, heute werde ich den ganzen Nachmittag einfach nur durch die Gegend laufen. Und ich habe kein Ziel. Ich muss keine Fotos machen. Ich muss nicht irgend 'n gewissenen Ort, sondern ich laufe einfach nur durch die Gegend, ähm, und lass mich überraschen." Wie du auch richtig gesagt hast. 'N anderer Punkt, der da auch sehr geholfen hat, ist Sprechen mit den Leuten also zu versuchen, je nachdem, wie es das Englisch zulässt oder die Brocken der der Landessprache dann. Mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht irgendwie gerade auf 'ner Treppe sitzen und 'ne Zigarette rauchen. Und jetzt nicht 'n 'n 'ne Touristeninformation einfach sagen so: „Hey, lebst du hier? Und, ja und wo isst du denn gern dein Sandwich mittags oder wo trinkst du denn gern dein Bier?" Dann geht man dahin und guckt sich das mal an. Und auf dem Weg, äh, entdeckt man vielleicht noch was anderes, mit dem man nicht gerechnet hätte.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach 'ne super Tipp, ne? <chuckles> Ja, w wer kennt die Stadt denn auch besser als die Locals, die da immer leben? Ähm, das heißt im Endeffekt, äh, groß mit Apps und Reiseführern bist du dann wahrscheinlich nicht so unterwegs oder guckst du dir so vielleicht so 2, 3 Key-Highlights an, die zwar natürlich nicht versteckt sind, aber dazu gehören. Und dann der Rest entwickelt sich so oder gehst du vollkommen frei an so Sachen immer ran?
Ne, also, nicht 100 % frei, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich mache auch 'n bisschen Vorbereitung. Und wenn natürlich irgendeine Stadt 'n gewisses Highlight zu bieten hat, dann gucke ich mir das auch mal an. Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie bekanntere oder touristischere Spots aus Prinzip ablehne oder meide, das nicht. Ähm, aber der der coole Zusatz, die wirklichen Highlights sind dann ja diese diese fremden Ecken, versteckte Gässchen, die man da irgendwie so entdeckt. Und die, finde ich, kann man halt dann erst durch 'ne gewisse Zeit und, ähm ja, vor allem auch die innere Ruhe, dass man sagt so: „Hey, ich darf Zeit verplempern. Also, die ist nicht verschwendet, sondern das ist alles 'n Teil davon und ich, ähm, kann da was entdecken und“ Aber natürlich gucke ich mir auch Dinge online an oder suche mir auch Sachen raus, wie jetzt Restaurantempfehlungen oder so, ähm, weil man Ich meine klar, der Gedanke ist romantisch, aber dass man jetzt immer gerade durch Zufall gerade 'n 'n absolutes Highlight zum Essen findet, ist auch nicht so wahrscheinlich, ne? <chuckles>
<chuckles> Könnte schwieriger sein, auf jeden Fall. Hm, gibt es denn Situationen, wo du, ähm, dir jetzt mal 'nen Tipp von 'nem Local geholt hast und es dann entweder, ah, krass enttäuschend war oder, hm, vielleicht auch besonders gut oder anders als erwartet?
Ja, sowohl als auch, auf jeden Fall. Also, ich habe schon Empfehlungen bekommen mit: „Hier ist die beste Pasta.“ Bin reingegangen und dachte mir: „Das habe ich ja wirklich schon in Deutschland bei mittelklassigen Italienern besser gegessen.” Wo du dich gewundert hast, dachtest: „Hä, okay. Oder ist das vielleicht einfach 'n Kumpel von dem Besitzer gewesen, dass er mich deswegen da hinschickt oder so,“ auch möglich. Ähm, deswegen klar. Ja, es ist 'n da nicht immer alles Gold, was einem vorgeschlagen wird. Auf der anderen Seite auch absolute super Orte entdeckt schon, ja. Wenn man einfach fragt so: „Hey, wo ist denn dein liebster Ort?" Und dann wurde mir einmal in Turin 'n wunderschöner Bereich in 'nem Park, ähm, gezeigt, der, ähm in dem dann noch so 'n kleines versteckte Kaffee-Bar-Mischung war, die direkt unten am Flussufer vom Po war. Und dann konnte man sich da hinsetzen. Und unten hast unten die Fische gesehen, die Leute in ihre Boote gestiegen sind, war überhaupt nicht überladen. Super angenehm, super ruhig. Und das war, weil ich einfach zwischendrin 'nen Kerl, der sympathisch war, gefragt habe, äh, wo sein Lieblingsort ist, wo er dann gern mal so runterkommt. Und hat er mir den z äh, Punkt auf Google Maps gezeigt. Ich bin dahin geschlendert und ja, total begeistert gewesen, ja.
<giggles> Ja, wahrscheinlich, ne, Vitamin B. <chuckles> Oder? Voll gut. Das klingt auf jeden Fall so, als müsste ich das mal ausprobieren. Ich bin auch relativ viel unterwegs und, äh also, treiben lassen, ja, aber ich habe tatsächlich nie Leute angesprochen und gefragt so: „Ey, wo wo ist 'n dein bester Punkt, oder ne, was würdest du hier in der Ecke empfehlen, wo man wo man guten Kaffee trinken kann oder sich 'n bisschen entspannen kann?“ Finde ich nur mega spannend.
Mhm. Ja voll empfehlenswert, definitiv. Ich meine klar, man will jetzt auch nicht komisch so auf die Leute einfach zugehen. Aber das gibt's ja auch total oft, dass sich das, äh, ähm, aus 'ner Situation heraus ergibt, ne? Wenn du jetzt, weiß ich nicht bei dem der auf der Treppe saß, habe ich nach Feuer gefragt oder sowas. Oder dann, äh, wenn man sich grad mal 'n Stück Pizza auf die Hand holt und die Verkäuferin fragt oder so, ne? Dass man ja halt in Situationen, wo man vielleicht so oder so schon in 'n Gespräch kommt, das irgendwie mit einbinden kann und sich dann die Orte merkt. Und dann hat man 'n paar Stationen, die man abklappern kann und klar, nicht jeder Mensch hat 'n guten Geschmack. <chuckles> Da können die Lieblingsorte auch sehr enttäuschend sein, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, zumindest kommt man so, glaube ich mehr an an individuelle Orte, als wenn man fragt: „Was muss ich hier gesehen haben?“ Weil, hm ist das, wenn dich Leute in Berlin fragen: „Was muss ich hier gesehen haben?“ Sagen sie: „Brandenburger Tor.“ Weil weil's ihnen halt als 1. einfällt, ne? Aber wenn man fragt so: „Hey, wo bist du denn gerne? Wo gehst du gerne als Local hier hin und chillst da?“ Dann kommen da schon immer wieder spannende Sachen bei rum, ja.
Na. <laughs> Ja. Ja, und dann dann empfiehlst du wahrscheinlich nicht den Alexanderplatz. <laughs>
Eben, genau, ja. <giggles>
Hm, hast du denn, au vielleicht auch so Routinen und Tricks, wie du wie du so 'ne Städteerkundung dann angehst? Also machst du dir erstmal so 'n groben Tagesplan: „Okay, das ist so die eine Sache, die ich will. Das ist dann mein mein Ziel, meine Richtung, in die ich laufe“ und dann verläufst du, ver schlenderst du dich so 'n bisschen auf den Weg und bindest dann so ein, 2 Sachen mit ein, die dir empfohlen wurden? Oder, ist das jedes Mal auch 'n bisschen anders?
Ich würde schon sagen, dass es 'n paar Sachen gibt, die ich dann routiniert damit einbinde. So, das fängt, ähm, erstmal bei der Auswahl der Unterkunft an, dass ich dann schon, ähm, mir auch die Stadtviertel angucke, bevor ich da 'n Airbnb oder 'n, ähm, äh, 'n Gast 'n Gästezimmer buche oder so. Also, ich meide häufig größere Hotels, auch wenn sie angenehmer sind vom Komfort, das gebe ich zu, so wenn ich jetzt arbeitstechnisch irgendwo bin, dann lieber das. Aber, die das die sind halt meistens einfach nur in sehr einfachen, äh, einfach erreichbaren Areas rund um den Hauptbahnhof, Flughafen oder an Autobahnzufahrten und halt irgendwie selten Man findet ja selten so 'n Hotelkomplex in wirklich in 'nem Wohngebiet. Das finde ich für sowas dann immer schon mal 'n Stolperstein, weil ich finde für mich gehört's auch dazu, dass ich vor die Tür treten möchte und direkt denke: „Okay, hier kann ich direkt losgehen. Hier wird direkt gelebt,“ ne? Dass man irgendwie sagt: „Ich mache ähm, ich gehe in Treppenhaus runter und treffe da schon 4 Nachbarn, denen ich Hallo sagen kann.“ Irgendwie so in die Richtung, wo du sagst: „Da fängt direkt das Leben an.“ Deswegen, ähm, da achte ich schon immer drauf, belebte Wohnviertel mir rauszusuchen, in denen man dann wohnt und, ähm
Mhm. Ah. Ja.
ja, dann, äh, würde ich schon sagen, dass ich mir dann schon auch immer 'ne Routine für den Tag überlege. Von dann bis dann schlendere ich nur, weil, äh, natürlich kann 's zwischendrin auch frustrierend sein, ne? Also, ich habe jetzt auch keine Lust, da, irgendwie 8 Stunden nur durch die Gegend zu laufen, wenn da nichts dabei ist, ne? Und, äh, sich dann trotzdem zwischendrin so 'n paar Highlights mit einzuplanen, wo du eigentlich durch Vorrecherche schon weißt, dass es dir zusagen wird, ne? Wenn du zu mir sagst oder hier gibt's 'n, keine Ahnung, whatever, was einen da interessiert, besonders tolles Museum, besonders tolle historische Städte oder auch besonders interessante Kneipe, Club oder so, solche Sachen suche ich mir dann schon voraus und packe die immer an einen Tag, dass man auf jeden Fall seine Highlights hat, auch wenn man jetzt erfolglos war. Aber,e ähm, aber ja, ansonsten versuche ich dann schon tatsächlich sehr, sehr viel, ähm, ja, durch die Stadt mich treiben zu lassen.
<chuckles> Ja, okay, also, ich verstehe. Die, ähm die Expertisen, das Lokale, äh, die Geheimtipps, die dann mal aufgesammelt werden, das ist so so 'n bisschen die Sahnehaube quasi, ne, um den Weg nochmal so 'n so 'n kleinen Extraschlenker zu geben.
Mhm. Voll, ja! Also, ich habe zum Beispiel auch äh, erinnere mich auch noch an einen Teil da, ähm, habe ich, ähm, jemanden in 'nem Cafe sitzen gesehen. Es war 'n äh, 'n Farbiger, der total die coolen Klamotten anhatte, ne? Und dann saß ich da, habe meinen Kaffee getrunken und habe dann ihn einfach angequatscht, habe gesagt so: „Ey, gefällt mir voll gut dein Outfit. Richtig cool!“ Und dann hat er gesagt: „Äh, Dankeschön! Habe ich selber gemacht. Ich habe 'n Atelier.“ Und dann habe ich gesagt: „Ah, okay, cool, interessant.“ Und dann meinte er: „Ja, ich ge sage dir mal, wie das heißt. Dann kannst du ja mal vorbeikommen, die Sachen angucken.“ Und da bin ich dann zum Beispiel am nächsten Tag vorbei gegangen, bin da hin gegangen, ähm, habe mir Stoff ausgesucht. Er hat gesagt, er macht 'n Shirt für mich und habe dann kamen Kollegen von ihm dabei und er mei er hat mich gefragt: „Magst du senegalesisches Essen?“ Habe ich gesagt: „Keine Ahnung, weiß ich nicht.“ Und dann meinte er: „Alles klar.“ Hat telefoniert, oft nicht verstanden, was er da gesprochen hat. Und dann kam noch jemand da b vorbei mit so senegalesischem Essen, was jemand selber gemacht hat. Wir saßen im Hinterhof. Ich habe dieses Shirt bekommen. Erinnerung für immer und man hat da irgendwie mit Locals, die in dieses Land, äh, migriert sind, irgendwie 'n Nachmittag verbracht, war super geil. Also, richtig gute Erfahrung.
Mhm. Ja. Nice. Ja, mega. Ja, das klingt das klingt richtig, richtig gut und das das kriegst du natürlich in keinem TripAdvisor, ne? <chuckles>
Ja, exakt, ja. <chuckles> Ja, ich glaube so mit so 'n bisschen sich dann auf den, ähm, Zufall auch verlassen können oder dem Vertrauen, dass man sagt so: „Äh, ja, irgendwas wird schon dabei sein, wo du denkst, so, 'Hey, cool. Genau danach habe ich gesucht.'“ Das ist ja finde ich zumindest einfacher, als wenn ich mir schon klare Ziele setze, weißt du? Wo ich dann so denke: „Okay, ich wäre wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mit irgendjemand, der Klamotten schneidert, 'n Nachmittag rumhängen möchte.“ <chuckles> Du willst ja wahrscheinlich eher nicht diese Zeit in der Urlaubs ähm, Planung mit einfließen lassen. Aber dadurch, dass ich mir den Tag nicht zu voll gestopft hatte mit Dingen, die erledigt werden müssen, konnte ich das easy machen, ne? Und dann ist es ja auch 'ne ganz andere Erfahrung 'n Nachmittag mit jemand zu verbringen, als wenn's nur diese 1/4 Stunde Gespräch ist sozusagen, weißt du?
Ach, geil. Ja, ja. Ja voll. Und auch, ne, n so Nachmittag mit 'ner sozialen Connection zu verbringen, ne? So 'n Austausch zu haben und, äh, nicht halt nur vor Gebäuden zu stehen, die man sich anguckt, ne?
Genau, ja. Was ja auch cool ist und auch Bock macht, aber gerade dadurch, dass du, ähm, dir dann auch gar nicht selber in den Stress kommst, weißt du? Du denkst ja nicht so: „Ah Mist, ich muss ja noch die Bahn nach Mailand geben nehmen, damit ich da mir noch den Dom angucken kann.“ Sondern du bist entspannt und sagst so: „Ja, ne, was macht ihr denn, Jungs? Ja, ansonsten, wenn's euch nicht stört, bleibe ich noch was bei euch." Ne, und, ähm, ja, hast du direkt 'ne coole Erfahrung gesammelt. <giggles>
Total. <chuckles> Ah, geil und, äh, wenn du da unterwegs bist f bist du da dann hauptsächlich zu fuß unterwegs oder versuchst du auch viel keine Ahnung, mitm Uber dann so Distanzen zu kürzen und äh, oder nimmst du eher die Öffis? Wie wie bewegst du dich fort, wenn du so durch die Stadt reist?
Ich versuche wirklich absolut, so viel es geht, wie äh, wie nur möglich mit d zu fuß oder auch mit der Bahn zu machen. Weil ich mir denke, das sind auch so die authentischsten w Möglichkeiten, sich in der Stadt zu bewegen. Selbstverständlich, wenn man müde ist, nimmt man sich 'n Uber oder springt auf so 'n Roller, klar, aber ich glaube so die ähm, die Strecken, die man zurücklegt, so mit in diesen Trip auch einfließen zu lassen, ist, glaube ich schon gut, weil wenn du da irgendwie sagst: „Ich, äh, fahre an allem mitm Auto vorbei und halte an,“ dann hast du vielleicht schon wieder 2, 3 Sachen verpasst, ne, also, ich meine okay, da gehört auch noch immer dazu, dass man sich das äh, auch noch 'n wichtiger Punkt, vorab schon 'n bisschen informiert und jetzt da nicht so, ähm, sozial romantisiert irgendwie sagt: „Ja, ich gehe überall lang,“ weil es gibt natürlich einfach Ecken, wo es keine gute Idee ist, ne, <chuckles> so ich will jetzt hier, äh, cool und offen und frei man muss ja schon auch 'n bisschen wissen gibt's gefährliche Ecken, ne, weil du wirst auffallen als Touri, das kannst du gar nicht verhindern und, ähm, da äh, klar muss man da natürlich, äh, vielleicht auch nicht durch jedes Viertel zu fuß schlendern, nachts oder so, dann wird natürlich mal 'n Uber eingesetzt, ja.
Ja <laughs> Ja. Ja, okay, aber n trotzdem dann auch so m bei Möglichkeit, ne, einfach frei durch die Gegend laufen oder halt mit den Öffis mal 'n bisschen unterwegs sein. Ähm, ja, ist ja auch 'ne andere Reisegeschwindigkeit, ne, wenn man nicht so von Moment zu Moment, äh, geschippert wird so und dazwischen dann irgendwie in so 'ner Kapsel sitzt, <chuckles> sondern wirklich alles so mit aufnehmen kann.
Total, ja. Absolut. Ja, und wenn man schlendert, ist auch die sind auch die einzigen Male, dass man mal nach oben guckt und nach links nach rechts guckt, ne? Ansonsten, wenn du 'n Weg nur zurückliegst, um ans Ziel zu kommen, dann ja, hast du ja auch einfach nicht diese äh, diese Offenheit, dir Details anzuschauen.
Ja. Sehr schön. Also merken wir uns, ähm, bisschen Freizeit mit einplanen äh, ne, 'n bisschen Freiheit in den Tagesablauf äh, auch mal mit jemand ins Gespräch kommen, wenn die Situation eh schon da ist, und dann einfach 'n bisschen der Intuition auch folgen.
Jo. Also, für mich hat's so auf jeden Fall bis jetzt immer gut geklappt. Ja. <chuckles>
S super. Vielen Dank für die Tipps.
Gerne.